Ouais, on voit que chez pas mal de gens, c'est quand même un gros, gros stress, heu, avant de prendre une prise de parole en public, hem, pour toi, c'est quoi le principal déclencheur du trac, heu, chez la plupart des gens? Pourquoi est-ce qu'ils ont si peur? Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est vraiment la peur de l'erreur ou, heu, finalement, heu, juste le manque de préparation avant la prise de parole?
Je pense qu'en fait c'est un c'est un peu un tout, tu vois et c'est plein p ça ça dépend des gens et ça peut être plusieurs choses en même temps, que ça peut être qu'un seul truc mais en général, heu, bah, tu as déjà le fait de, heu tu sais un peu, heu, stresser de parler devant tout le monde, donc ça veut dire en gros le la peur de faire une erreur et du coup, ben, un peu d'être, heu, tu sais jugée, heu, que ce soit par le regard des gens ou même d'être jugée par, heu, directement par les gens qui vont quand même peut-être réagir, heu, tu as aussi le fait quand même c'est vrai que c'est c'est intéressant ce côté-là mais le fait de, hem, de pas préparer, heu, en général, heu, on est un peu, heu, tous, heu, tu sais, hem, <tsk> heu, comment dire, hem, stressés déjà de parler de je veux dire, de préparer quelque chose que donc tu n'as pas pardon, pas préparé, heu, je me suis un peu emmêlé mais ce que je veux dire par là, c'est que en général, si t arriver à l'improviste, c'est pas aussi évident que ça. Parfois, il y en a il y a des gens, ils ont, ils ont un peu ce côté là, heu, tu sais inné, heu, où ils arrivent à raconter des choses sans rien préparer mais en général, ouais, déjà le fait de de ne pas préparer quelque chose, ça rajoute quand même, heu, bah, un peu de stress, quoi.
Ouais. Ouais, complètement. Ouais, tout à fait. Mmh mh. Ouais, ouais, c'est vrai, beh préparer à s on se rend compte qu'en fait malgré toute la m m parfois l'excès de confiance qu'on a de se dire, heu, on va être, heu, allez, on a du talent, on est bon orateur, on va être excellent, heu, préparer, ça permet quand même de désengorger un petit peu le stress. Ça, je suis c'est c'est c'est tout à fait vrai. Ouais.
Oui, voilà, exactement et heu, pour moi, heu, voilà, c'est je pense que, parmi, en gros, le déjà les l parmi les astuces, hein, pour commencer, c'est tout c'est déjà, si tu es déjà stressé de base, hein, et en plus, devoir parler comme ça en public, il faut forcément préparer la chose. Heu, tu sais, heu et après je pense qu'il y a aussi des exercices, genre à faire, heu, déjà, heu, chez soi, heu, avant de pouvoir, heu heu, tu sais, heu, et je pense aussi, même le fait carrément d'i heu, alors c'est pas ignorer mais de faire comme s'il n'y avait personne devant toi, je pense que ça peut déjà aider, tu vois. Donc heu
Mmh mh. OK et tu parlais d'exercices pour, hem, du coup, pour, heu, un peu éviter, justement, cette grosse zone de stress. Toi, tu as des exercices que tu fais avant des prises de parole en public, qui vont t'aider vraiment à un peu calmer, heu, ce ce stress qui peut monter?
Oui, bah bah, ouais. En gros, moi, ce que je pense, c'est que, déjà, heu, respirer ça par ça fait partie des choses les plus importantes. Je pense vraiment prendre le temps de respirer. Et dès que je parle de respirer, c'est pas comme là, toi et moi, on discute, on, bah, on respire sans s'en rendre compte. C'est genre vraiment se concentrer sur ta respiration. Donc heu, t tu vas inspirer profondément, tu vas relâcher et tu vas vraiment sentir, heu, tu sais, l'air, heu, entrer et sortir et cetera. Et déjà, ça ça permet vraiment de détendre le corps et heu ouais, voilà. Hem et heu, du coup
Mmh mh. Ouais. OK. Une sorte de méditation, quoi.
je pense ça, c'est une p une 1re des choses. Après, voilà, comme je t'avais dit par rapport à la préparation, je pense qu'il faut vraiment, voilà, f préparer un peu une sorte d'intro en fonction du sujet que tu vas aborder ou je sais pas. Imaginons, là, on peut parler en public. Il y a soit, en général, bah, au boulot, où tu vas faire des je sais pas, de des des présentations de projets, heu, face à, heu, face à des des des des collègues. Ou bien ça peut être, bah, je sais pas, heu, faire une présentation à l'école, genre, heu, un un un devoir ou, tu sais, un exposé, par exemple. Ou bien
Un exposé, heu Ouais.
ou bien, hem, heu, par exemple, beh, les humoristes. Mais bon, ça c'est un peu plus rare. Mais je pense qu'eux, ils et j j et apparemment, je j'avais entendu, heu, certains humoristes qui étaient quand même stressés à l'idée. Mais, dès que tu les écoutes, tu les entends, tu as l'impression qu'ils sont super à l'aise. Donc je pense qu'en fait, heu, tu peux quand même être stressé, mais vu que t tu as tellement bien prapé préparé la chose, bah, du coup, tu ça te permet un peu de d'enchaîner sans avoir un peu ce blanc ou, tu sais, se stopper, en gros.
Ouais, pour le coup pour le coup, les humoristes, c'est sûr qu'ils ont préparé, parce qu'ils ont le texte. Hem, qui, enfin, ils d ils sont censés un peu réciter un texte. Mais c c'est vrai que, du coup, s'ils perdent leur texte, là, j'imagine qu'il faut qu'ils soient, heu, hyper à l'aise avec l'impro, heu, en en cas de, hem, un espèce de coup de stress qui leur fait tout oublier, heu. Ah, là, faut rep reprendre le fil, ça doit pas être facile, hein, pour un humoriste, heu
Oui, c'est ça, exactement. Mais je pense qu'en fait, justement, t on on repart sur la préparation. En fait, tu appris tellement ça que, finalement, tu vas un peu aussi préparer cette improvisation. Donc, en gros, le fait, heu, l le temps que tu essaies de te souvenir, tu vois, de ce que tu as oublié, tu vas un peu, heu, bah, improviser, et inventer des choses. Bah, tu vas rapidement revenir à ce que tu avais appris un peu par cœur, quoi. Je pense c'est comme ça que qu'ils font et pa personnellement, c'est comme ça que je fait, heu, par exemple, dès que j'ai des présentations à faire, heu, je sais pas, notamment au travail. Bah, heu, tu as tu as forcément, tu sais, un peu, heu, un plan, mais tu peux pas non plus tout apprendre par cœur, c'est pas une récitation ou un poème, tu vois. Et donc heu, ouais, je pense vraiment, heu et en fait, au-delà de ça, je me dis que si tu stresses vraiment ou que c'est vraiment pas ton domaine de prédilection, beh, il y a des gens qui s'enregistrent, par exemple et c'est bien aussi de s'entendre. Parce que, déjà déjà, ça fait bizarre, hein, <chuckles> tu vois, ta voix, heu, de l'entendre. Tu te dis: «Ah, mais c'est c'est moche quand même». Mais ça permet de rapidement repérer, en fait, heu, les fautes que tu fais ou les erreurs que tu faisais ou, en fait, ce qui t'empêchait un peu de de de de de de de tu vois, de d'avancer, quoi.
Mmh. Mmh mh, ouais, bien sûr. Bah, non. Ouais. Ouais, c'est vrai. OK. Donc toi, tu conseilles vraiment, heu, de la pré de pousser la préparation même jusqu'à, heu, s'enregistrer, quoi, pour pour, heu, voir ce que ça donne en avance et se donner confiance avant de parler devant des vrais gens.
Ah, oui, clairement, franchement, heu, pour moi, heu heu, c'est c'est c'est ça fait partie des bases. Alors personnellement j'ai j'ai, quand même, un peu plus de facilité à parler, à discuter, sans forcément, heu, devoir, à chaque fois, m'enregistrer. Heu, mais je sais que je connais des personnes qui ont besoin de ça et ça aide mais par contre, pour, genre, les exercices de respiration, pour moi, ça, c'est un peu le béaba de tout le monde, hein. Heu, en général, heu, vraiment, même pour mon cas, c'est de d'un peu, heu, prendre son temps, respirer parce qu'on est tellement, tu sais, dans le la rapidité des choses, d'accélération, heu, passer directement à la prochaine étape que parfois, on brûle, en fait, justement, ces étapes-là. Et donc respirer, ça te permet vraiment de faire une pause, heu, dans un peu dans dans l'espace-temps, <chuckles> si je puis dire et heu, de te déconnecter un peu de ce stress-là.
Mmh. Ouais, tout à fait. Toi ça t'est
Et du coup, bah, de
Pardon. Ça t'est déjà arrivé de <chuckles> de, hem, du coup, de de, mmh, complètement annihiler le stress, genre, ah, tu avais un discours en public à faire, hem, tu étais stressé, ça montait, tu as pris ce temps de respiration, de méditation pour toi et quand tu t'es lancé dans ton discours derrière, heu, 0 stress? Ça t'est déjà arrivé? OK.
Oui, non mais je t'en prie. Voilà, c'est ça. Ben, a alors, pas jamais 0 stress mais tu sais, après, en général, les gens sont aussi, heu, ce c'est so c'est pas des des animaux sauvages. Ils vont pas te manger. Du coup, très, très rapidement, tu détends un peu l'atmosphère, tu finis, genre, on va dire, un petit peu tu joues un peu sur l'humour, heu et très généralement, bah, les gens aussi sont sont ouverts et du coup, beh, tu te sentiras, heu, rapidement, heu heu, à l'aise, en fait. Hem et surtout, moi, je parle dans mon dans mon cas à moi. Là, on parle de présentations un peu plus professionnelles. Mmh, tu peux, quand heu, c'est c'est les les gens, aussi, ils sont pas, heu, ouverts face à quelqu'un qui va, tu sais, heu, faire un truc, heu, ultra carré, ultra pro à moins que tu sois dans des strates, heu, de direction et compagnie. C'est pas encore le cas. Bah, tu peux un peu, voilà, te, heu, comme on a co comme comme chaque présentation, y aller un peu un peu au feeling. Même pour ne pas hésiter, tu sais, aussi à interagir, en fait, à poser des questions. Ça te permet, en fait, toi, un peu de te, heu, de te reposer, si je peux dire, parce que c'est toi qui va
Mmh. Ouais. OK donc intégrer intégrer l'auditeur, heu, dans dans ton dans ta présentation, en fait, pour qu'il y ait tu sois pas le seul à parler. OK. Et heu, tu sais, tout à l'heure, on parlait de, mmh, des humoristes qui peuvent, heu, s'ils perdent le fil, justement, comment est-ce qu'ils, heu, le rattrapent et et même, en fait, dans des dans des, hem, discours pro, heu, au au travail ou quoi, est-ce que s'il y a un oubli, un trou de mémoire, une panne technique, est est-ce que toi, tu as des gestes ou des phrases un peu types pour pour reprendre la main, sans sans paniquer, sans tout foirer le reste de la présentation parce que tu as oublié une partie?
Oui, de voi ah, carrément, oui carrément. Carrément. Bah à là, à ce moment-là, je pense c'est encore on retombe dans la préparation. C'est-à-dire que bon, tu te tu te laisses, heu, une une une phrase ou 2 en mode bah écoutez si je mmh, heu, pour résumer ce que je disais juste avant, comme on a parlé de ça, heu, ben bla bla bla tout à l'heure, hem, heu, et et tu peux même encore une fois enchaîner sur, heu, des questions, heu, directement, heu, à ton public, et une fois qu'ils vont te poser la question ça va te permettre un peu toi, de, heu, vu comme tu connais ton sujet ou en tout cas sur l la chose sur laquelle tu vas t'exprimer. Ça va quand même tu vois? Te permettre de bah, de rattraper un s un peu ce coup-là, mais bon en général normalement si tu pré justement tu es dans la préparation, tu arrives pas en un full impro. Ces choses-là n'arrivent jamais parce que tu sais de quoi tu parles, tu vois? Par contre oui, si tu arrives en freestyle entre guillemets bah là, c'est quitte double quoi. Tu peux tout réussir comme, heu, bah vraiment, heu, te planter quoi.
Mmh. OK. Donc du coup ouais, d'après toi, en gros soit, tu es bien préparé et même si tu as, heu, vraiment une un peu une panne technique à cause du stress, si tu arrives à retrouver, heu, un peu d'entrain, le sujet va te revenir et cetera, et par contre si tu as pas préparé, là le le le s le coup de stress ou la panne technique, elles peuvent être vraiment, heu, fatales et tu reviens pas sur tes pattes?
Oui, non, voilà, c'est ça et je pense qu'en fait, en aussi même, heu, tu sais, mentalement, il faut pas hésiter un peu, à se en fait, on peut pas être parfait et heu, le et au contraire, si tu te te te te formes ou te te te mets en mode: «Ouais, je vais être parfait. Il faut que je sois le le plus clair possible». Non! Tu vas forcément bafouer. Tu vas forcément faire des erreurs et le le public, en face ou les gens en face, bah, ils le savent complètement parce qu'eux aussi sont amenés à faire des présentations ou à parler. Ils font des erreurs ou il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Je pense que, même, en général, le fait que tu es face à quelqu'un qui est pas parfait, qui fait des erreurs ou qui, même, ne sait pas: «Bah, écoute je je ne sais pas». Ça arrive et c'est tout à fait normal. on parl
Mmh. Ça amène même de l'empathie, un peu, en fait?
Ouais, voilà, exactement et en plu on on parle pas de points cruciaux, hein. Par exemple, si, heu, la réunion, c'est sur le budget et qu'on te dit: «C'est quoi, le budget?» Tu dis: «Je sais pas». <chuckles> Là, c'est problématique. Mais heu, dès qu'on va te poser des questions plus complexes, là, c'est c'est c'est c'est pour moi, c'est tout à fait normal et c'est plutôt se dire: «Voilà, heu heu, de ren» en fait, on on retombe dans l'authenticité, dans la d'être naturel, heu, d'être, voilà, d'être soi-même, en fait. Je pense qu'il faut être soi-même avant tout, pour pouvoir justement, heu, enlever ce stress, parce que si tu vas essayer de jouer un personnage ou bien, tu vas, hem, ç ç je pense que ça peut te mettre, en fait, des bâtons dans les roues, tu vois?
Ouais. Ouais. <laughs> Ouais, ouais, je vois, tout à fait. Donc en fait, c'est d mais mais pour être soi-même, c'est quand même important d'avoir un peu évacué le stress parce que le le stress, des fois, t'empêche un peu d'être toi-même, non?
Oui, clairement, bah, bien sûr. Si si tu vas être stressée, là, clairement, heu, bah, là, tu vas tu peux même le n n bloquer, ne pas pouvoir dire qu ne pas pouvoir avancer ou ou même parler. Donc, comme tout, on retombe, en fait, un peu, sur la préparation où tu vas voir un peu ta check list de: «OK, j'ai mon intro, heu, on va amener sur ce sujet-là. Puis après, je vais un peu développer sur ça et à la fin, je terminerai sur ça». Et puis heu, au pire, tu peux, si tu as vraiment tu stresses vraiment ou tu as peur, tu peux anticiper certaines questions type, heu, tu sais, qui vont, heu, un peu, heu, aller vers ton vers ton sujet et heu, voilà. Après heu, pour moi, c'est c'est c'est c'est on retombe sur voilà, sur la respiration, la préparation, au pire, l'enregistrement mais surtout, voilà, heu, ne pas en en gros, prendre pour moi, ce qui est important, c'est ça, c'est prendre son temps et pas tu fais pas une course. Heu, OK, te ça va durer, en général et puis c'est connu, on le sait tous que les réunions, bah, elles dépassent toujours le temps, heu, prévu. Heu donc heu, voilà, tu prends ton temps et puis heu, si si si ça doit se terminer après, tant pis si ça se terminera avant, ben, voilà, tant mieux.
Mmh. Ouais, je vois. OK. Et est-ce qu'on peut passer de l'état, heu, hyper stressé avant d'être, heu, obligé de faire une présentation publique, à l'état, heu, satisfait et, en fait, ça nous rend heureux de parler en public?
Ah oui, clairement. Heu, clairement, parce que tu au début, forcément, dès que tu es st st je pense que le stress, il est pour tout le monde, voilà, il faut f ça, je pense que c'est a quelque chose, déjà, qui va te permettre de déstresser, de te dire que c'est
OK. Même les excellents orateurs, ils sont stressés, quoi?
Ah oui, non, mais c'est ça, c'est certain. Ils le disent eux-mêmes, hein. C'est juste que la grosse différence, je sais pas si tu as remarqué, c'est qu'ils ne montrent pas. Ils arrivent à ne pas le montrer. C'est ça un peu ce qui fait, heu, bah, on va dire un excellent orateur d'un quelqu'un qui est un peu plus mauvais, il va quand même réussir à orienter son stress, heu, vers quelque chose d'autre et, du coup, l ne pas le faire paraître, tu vois? Et pour autant, heu, il va quand même stresser, mais, comme tu as dit, il y a un peu ce côté de satisfaction, aussi, de se dire, bah: «Ah, les gens, heu, m'écoutent, me regardent ou me posent des questions. Du coup, ah ouais, j'ai quand même bien travaillé, bah, le truc, heu, a vraiment, heu, servi à quelque chose», tu sais d'avoir un peu ce ce c cette cette estime de soi, et ouais, forcément, tu tu commences stressé et puis à la fin tu termines, heu, tranquillement. Tu te dis: «Ah, bah, voilà, finalement, c'était pas si compliqué que ça et, heu, j'ai pu parler de ce que je voulais ou de ce qu'il de ce qu'il fallait parler. J'ai pris mon temps, j'ai pris j'ai fait quelques pauses, j'étais moi-même et ça s'est bien passé, quoi.»
Mmh, ouais, je vois. Mmh. La satisfaction du du devoir accompli. Ouais, heu, c c'est rassurant c'est rassurant d'entendre des méthodes, heu, et même de voir qu'on peut, heu, finalement être, heu, soulagé, voire, heu, même, mmh, satisfait de soi, heu, après une prise de parole en public.
Oui, oui, e exactement. Oui, non, mais c'est c'est c'est clair, heu, et en plus, tu sais, heu, c c c ça fait en plus, heu, ça te donne de l'expérience. Puisqu'avec le temps, bah, au début, dès que tu es un peu, on va dire, nouvelle ou nouveau dans dans ce genre de d'exercice-là, puisque c'est quand même un exercice, hein, de parler en public, c'est pas donné, heu, voilà on le sait pas, c c'est pas que c'est pas donné à tout le monde, mais c'est pas quelque chose, déjà, que tu fais normalement, couramment, et puis, à moins que ce soit vraiment, heu, un un truc un pan de ton travail, mais à la fin, heu, voilà, tu tu tu t'en sors avec un plus d'expérience et, du coup, plus de facilité à le faire pour une prochaine fois. C'est un peu ce côté positif qu'il faut voir, quoi. En tout cas, franchement, heu, merci pour cette conversation, heu. Je trouve que le sujet était super sympa, heu, et c'était super cool aussi de parler avec toi, quoi.
Mmh, tout à fait. Ouais. Mais avec plaisir. Et j'ai appris plein de choses en en discutant avec toi et merci.